Aber wie ist es dann ja? Aber wie ist es denn so allgemein jetzt? Also, ähm, hast du das Gefühl, dass es 'n dass du 'n bisschen so, ähm, überwältigt bist jetzt von dem, wie es momentan funktioniert? Und würdest du dir wünschen, es wäre wieder so wie zu den Zeiten, als die Putzfrau da war?
Inzwischen Ja? Na gut, wir haben ja daneben die ist ja leider nur einmal die Woche gekommen, ne, die konnte das nicht öfter machen bei uns und wir haben, hm, da, also, trotzdem auch noch geputzt zusätzlich. Also, einfach mit 'ner großen Familie, da entsteht viel Dreck, da musst du also, im Prinzip brauchst du 2 Termine in der Woche, also brauchst im Prinzip vorm Wochenende und nach dem Wochenende so 'n Termin, wo du sagst also, da war eben, wir hatten's, glaube ich, so Montag und Donnerstag haben wir im Prinzip. Also insofern haben wir auch haben wir auch wir haben auch da schon
Mhm. Ja gut, ja klar. Ja. Benny, Benny, komm her. Let me finish that call, okay, Come on, come on.
Genau.